อุ๊ย แล้วเห็ด เห็ดไม่ได้ล้าง อือ มันก็ต้องมีดินมีอะไรไหมครับเนี่ย? โอ้โฮ
เขาตัด เขาตัด ห อ่า ตรง ตรง ท ตรงหัวออกอะค่ะ ตัดตรง ตรงรากของเขาออกแล้ว แล้วเขาก็ใส่ในตู้ไว้โชว์ โชว์เลย เพราะว่าถ้าล้างมันจะ ช้ำมัน ก็จะเน่าง่ายมาก ๆ อันนี้เรารู้เลย เพราะว่าเราทำอาหาร ล้างทิ้งไว้ ป แค่ 2 นาที ส มันก็เริ่มเฉาแล้วอะค่ะ เริ่มบวมน้ำ แล้วก็เริ่มซีดแล้ว อะไรอย่างเงี้ย
อ๋อ อืม แต่ว่าพอไปเจอเหตุการณ์แบบนี้บางทีถ้าเราจะแบบว่าไปบอกแม่ค้าเขาก็บางที มันก็เหนื่อยเนาะ บางทีเราไม่อยากจะปะทะ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมครับ เราก็แบบ สู้อาหารเอง อะ ฉันก็สบายใจมากกว่า แล้วยิ่ง เอ่อ ปัจจุบันเนี้ยนะครับเป็นคุณแม่ด้วยเนาะมีลูกด้วย ก็แบบสบายเลยคือมัน ขึ้น โภชนาการให้ลูกได้เลยใช่ไหมครับ?
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ แล้วตอนที่เราอะค่ะมีแต่งงานมีสามีเนาะ ตอนนั้นคือเขาก็เป็นช่วงดูใจกันเนาะ แล้วเราไม่คิดหรอกว่าสิ่งที่เรา ทำเป็นแบบที่เราชอบมันจะกลายเป็นสิ่งที่เขาชอบด้วยนะคะ ตอนแรกก็คือเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยแหละค่ะ ใน ในที่ออฟฟิศ ในที่ทำงาน แล้วทีนี้เราก็ไม่คิดหรอกว่าสิ่งที่เราทำขายเนาะ แล้วเราทำให้เขารู้สึกว่า เราน่าค้นหา อะไร เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะ ต้องการ ผู้หญิงที่ทำกับข้าวเป็น คือมันมีน้อยมาก ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อา อ๋อ อืม อ๋อ อา เข้าใจ แล้วคือคุณผู้ชายบางคนเขาอาจจะชอบผู้หญิงที่แบบว่าทำอาหาร ดูแลบ้าน หรือว่าสนใจเรื่องแบบเกี่ยวกับอาหารการกิน ใช่ไหมครับ ที่ดูแลเขา ได้ อุ๊ย เข้าใจเลยครับ
ค่ะ ใช่ค่ะ แล้วเขาก็เลย วางแผนเลย ว่า "เออ ต้องมีลูกกับคนนี้" เขาเล่าให้ฟังเนาะว่า ต้องมีลูกกับคนนี้ แล้วเราเลยรู้สึก ว่า การที่เราได้ ทำอาหารเป็น หรือเตรียมอาหารไว้ล่วงหน้าทุกอย่างเลย เราเหมือนเป็นการวางแผนใน ตัว ด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
ว้าว โอ้โฮ แต่เหนือ สิ่งอื่นใดมันฟังรวม ๆ แล้วคือมัน เป็นทักษะพื้นฐานที่ว่า ถ้าใครทำอาหารเป็นเนี่ยมันจะดีกับ กับชีวิตกับสุขภาพจริง ๆ เนาะ มันจะเป็นการเพิ่มตัวเลือกในการ ที่เราจะเลือกเอาอะไรมาทานจริง ๆ อะนะครับ ยังไงวันนี้ก็ต้อง แบบ ขอบคุณมาก ๆ นะครับ รู้สึกว่า ดีใจมาก ๆ เลยที่ได้มาฟังเรื่องราวที่มีประโยชน์ครับ
ใช่แล้วค่ะ ใช่ ค่ะ ค่ะ ด้วยความยินดีนะคะ ไว้ คุยนะคะ สวัสดีค่ะ